Also, ich fühle mich schon seit längerer Zeit ein bisschen verloren. Ich bin irgendwie nicht mehr so wie früher, habe ich das Gefühl. Also, mein Leben hat sich ja auch ein bisschen verändert. Äh, ich habe seit Kurzem meinen, ähm, vorherigen Job verloren, leider. Ich war als, äh, Projektmanage M Managerin tätig schon über längere Zeit hinweg und das war immer so meine Routine und das hat mir auch Spaß gemacht und das wollte ich auch immer machen, aber leider wurde die Firma betriebsbedingt aufgelöst, was natürlich dazu geführt hat, dass ich nun meinen Job wechseln musste. Und leider sieht momentan die Lage die wirtschaftliche Lage sehr schlecht aus, um neue Jobs zu finden, vor allem in meinem Bereich wieder wieder auch an die hohe Stelle zu kommen, in der ich war. Also, man fängt quasi einfach wieder von 0 an, ist wieder all ist wieder ganz, ganz unten und muss sich auch wieder beweisen und muss sich wieder zeigen, muss wieder muss wieder 'ne komplett neue Routine finden, 'ne komplett neue Arbeitsweise, 'ne komplett neue, ähm, ähm, Kollegschaft kennenlernen und genau, damit fühle ich mich momentan 'n bisschen verloren, weil ich einfach in meiner neuen Stelle mich nicht so zu Hause fühle, wie ich's früher gehabt habe.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Und wie lang warst du in der vorherigen Stelle gewesen?
Also, ich war insgesamt 5 Jahre in der vorherigen Stelle. Ich war vorher als, äh, Werkstudentin dort tätig, konnte mich da 'n bisschen, äh konnte da sehr gut eingelernt werden, habe dort auch meine Masterarbeit geschrieben und das war ein Start-Up, weswegen sich alles so familiär angefühlt hat, also, kein großer Konzern, sondern wirklich eine kleine Belegschaft, also, keine große Hierarchie. Und das natürlich dadurch, dass ich schon im Studium mit angefangen habe und dann auch danach meinem Studium übernommen wurde, war das einfach alles sehr schön, weil jeder kannte sich und ich konnte auch sehr leicht und sehr gut aufsteigen. Dadurch, dass ich eben dann schon lange so dabei war und sehr viel gelernt habe und meine Masterarbeit auch dort geschrieben habe, hat sich das alles sehr, s sehr gut entwickelt für mich und ich hatte dann auch eine sehr hohe Position, hatte sehr viel Verantwortung und konnte eigentlich also, ich hatte eine Führungsposition und ich konnte das super-gut und gerne, äh, machen und alles gut leiten. Und das ja, jetzt in meinem neuen Job, nach meinem Jobwechsel, ist das leider alles nicht mehr so. Es ist wirklich das Gegenteil, es ist ein großer Konzern, es gibt viele betri äh, viele Abteilungen, viele man kennt sich gar nicht und, ja, jetzt fühle ich mich da einfach
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
nicht mehr so wohl und weiß auch nicht, ob das grade das Richtige für mich ist. Bin bisschen verloren.
Ja, ja. Mhm. Ja, erst mal tut mir das total leid, dass du da erst mal so deine deine Stelle quasi aufga aufgeben musstest, äh, obwohl obwohl dir das da so gut gefallen hat und obwohl du, ja, da auch so 'ne starke Verbindung zu dir zu der Stelle ha hattest und zu dem Unternehmen dadurch, dass du ja deine Masterarbeit da schon geschrieben hast und, ähm, ja, da auch 'ne dich auch schon profiliert hattest und 'n gewisses Standing eben hattest in der Firma. Das ist total, ja, kann ich mir vorstellen, dass einen das erst mal schockiert und da so 'n bisschen verunsichert, wenn man da plötzlich rausgerissen wird. Und dann plötzlich in 'ner ja, in so 'ne ganz neue Umgebung eben kommt mit neuen Kollegen, mit wieder neuen Strukturen, wie du's grade beschrieben hast. Also, da möchte ich erst mal sagen, ja, dass mir leid tut und dass das natürlich auch menschlich ist, dass dass das erst mal stresst und einen erst mal verunsichert, wenn man da in so 'ner komplett neue Situation rausge äh, e reingeworfen wird und nimmt einem ja viel Sicherheit eben am Ende. Ähm
Mhm. Ja, total. Mhm. Ja, vielen Dank.
und trotzdem ist das ja toll, dass du das so gewagt hast und gemacht hast, so diese Situation ja gemeistert hast und jetzt schon 'ne neue Stelle Stelle hast. Ähm
Ha Mhm.
äh, ist das so jetzt sagtest du, „du fühlst dich da nicht so ganz wohl.“ Ist das ist das, weil du weil das noch alles so frisch ist oder hast du festgestellt, dass da irgendwas nicht so richtig passt?
Mhm. Also, es ist leider auch so also zum einen ist es natürlich dieses, dass man neu ist in der Firma, dass es frisch ist. Zum anderen ist es auch so, dass ich, ähm, meinen Bereich gewechselt habe. Leider habe ich in dem Bereich, den ich vorher gemacht habe, keinen Job so einfach mehr gefunden, weswegen ich eigentlich, äh, komplett was Neues erlernen musste oder jetzt erlernen muss und gerade merke ich eben, das ist nicht so das, was ich gerne möchte. Also, eigentlich möchte ich schon den Beruf weiter ausüben, den ich auch die letzten 5 Jahre gemacht habe, auch wenn es dann nicht mehr meine alte, ähm, Firma ist, in der ich bin, sondern eben eine neue. Aber d das war leider nicht nicht möglich. Also, wenn ich das noch weiter hätte suchen wollen, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch arbeitslos und müsste noch danach suchen, was natürlich auch wieder in Richtung Verlorenheit geht, weil man dann denkt: „Warum finde ich nichts?“ Deswegen habe ich den neuen Job angenommen, ähm, und habe mir gedacht: „Okay, ich versuche mal was Neues.“ Ich meine, man sollte auch immer offen sein für Neues, aber ja, jetzt merke ich eben, dass das eigentlich nicht das ist, was ich möchte, was ähm, was mir Spaß macht und gefällt. Auch nicht nur die Arbeit, sondern auch der Betrieb selbst, also dass es ein großer Konzern ist. Das ist eine ganz andere Sache als natürlich bei einem kleinen Betrieb. Ähm, genau, ich sehe da schon Unterschiede und ja, das, äh, macht mich ein bisschen traurig, das Ganze, dass es eigentlich davor alles perfekt war für mich und leider aus ge gewissen wirtschaftlichen Gründen dazu geführt hat, dass ich dann meinen Job aufgeben musste.
Ah, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
Genau, ähm. Hast du irgendwelche Tipps, die ich damit irgendwie umgehen könnte?
Mhm. Ja, also es scheint ja so, äh, zu sein, dass du jetzt in diesem Prozess so Klarheit für dich gewinnst, ähm, was wirklich wichtig ist für dich und was überhaupt so zählt, ähm, äh, dass du dass du zufrieden bist und da gerne auch hingehst und den Job gerne machst. Ähm, vielleicht können wir einfach zusammen mal drüber nachdenken, äh, was was so wirklich für dich eigentlich so erfüllt sein müsste. Und dann können wir das vielleicht mal abgleichen, ob das ja, ob das da vielleicht noch passieren kann oder ob man das vielleicht ob man sich in die Richtung noch entwickeln kann. Also, was wäre dir denn so total wichtig in deinem Job oder was war denn total wichtig in dem alten Job zum Beispiel?
Mhm. Also es war mir wichtig, ähm, diese Freiheit zu haben also, in meinem alten Job war man nicht so es also, man konnte arbeiten, wann man möchte, sag ich mal. Natürlich gab's Meetings und, äh, auch gewisse ähm, gewisse Zeiten, die man einhalten musste, das schon. Aber mawa man war so ein bisschen sein eigener Chef. Man musste jetzt nicht dasitzen von 8:00 bis 17:00 und fertig aus, sondern man konnte wirklich sagen: „Okay, heut fange ich 'n bisschen später an und morgen morgen früher und gehe dafür früher.“ Also das war sehr frei in dem, ähm da war volles Vertrauen da an den an die Mitarbeiter, da da war nicht, ähm also kein Misstrauen. Ich habe das Gefühl im jetzigen in meinem jetzigen Betrieb ist das ist das nicht so, da wird jede Minute gezählt und in meiner alten Firma, da ging's gar nicht um die Zeit. Da war das eigentlich klar, dass wir so viel also für unsere Zeit abarbeiten, sage ich mal so. Ähm, und, ähm, jeder hat aber trotzdem seine Arbeit sehr gut mit gutem Willen gelöst und gemacht und genau da war einfach Vertrauen da und das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Vertrauen in die Mitarbeiter, Vertrauen in die in das Management, ähm, und natürlich auch gute Kommunikation. Ich habe das Gefühl, in dem jetzigen Betrieb ist das sehr schwierig, da es so viele Abteilungen gibt und man gar nicht weiß, wen man ansprechen muss oder wer dafür zuständig ist. Bedeutet, es geht es gehen einige, hm, Dinge verloren, weil die falsche Ansprech der falsche Ansprechpartner angesprochen wurde und das Problem gab es natürlich bei meiner alten Firma nicht, also
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm, also diese großen Strukturen, diese
das sind schon mal ein paar wichtigen Punkte. Genau.
dass du also hast du ja gesagt, diese Eigenverantwortung und dieses Vertrauen, das ist dir ganz wichtig, dass das dass das da ist und ja, dass die dass die Strukturen vielleicht 'n bisschen flacher sind, so habe ich das eben, äh, verstanden. Ähm, i ist das was, was ähm, was du vielleicht mal mit deiner Vorgesetzten in irgendeiner Form auch mal offen ansprechen könntest, ohne jetzt da gleich in in die Kritik reinzugehen oder das jetzt zum großen Thema zu machen, sondern einfach vielleicht mal drüber zu sprechen. Dass dir so ja, das, was du gerade gesagt hast, so 'ne gewisse F 'n gewisser Freiraum und 'ne gewisse Eigenverantwortung dir eben wichtig ist, damit du ja, damit du einfach dich wohlfühlst eben. Ist das was, was man vielleicht auch mal ansprechen könnte?
Mhm. Mhm, ja. Genau. Mhm. Ja, ich denke, das könnte man ansprechen. Es ist nur 'n bisschen schwierig, weil ich momentan 3 Vorgesetzte habe und nicht nie genau weiß, wer für wer für genau was zuständig ist und die sich auch so 'n bisschen immer den Ball hinwerfen. Ist mir erst aufgefallen. Immer wenn's ich bin ja noch ziemlich im Onboarding-Prozess und immer wenn's ein Problem gab dann hieß es: „Wende dich bitte an an ihn wende dich an sie wende dich an den,“ ähm, weil sie einfach 3 groß also, 3 die 3 die gleiche, ähm, Rolle spielen fast und da merke ich dann selber so da verliere ich dann so 'n bisschen das Vertrauen darin, weil die sa genau wissen wohin mit mir oder mit meinem Problem. Das muss ich, glaube ich, noch 'n bisschen herausfinden, was da an wen ich mich da wenden weil ich möchte nicht, dass ich das einer Person sage und danach wird's nur weitergeleitet, sondern ich möchte da schon mit jemandem reden, der dann auch zuständig ist und mir da direkt helfen kann s Ich hoffe, dass, das die Zeit noch ausmacht, also, wenn ich jetzt länger da bleibe.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Das ist Ja. Mhm. Das das ist 'n wichtiger Punkt, ja? Weil du grade gesagt hast, du bist ja noch im Onboarding, das würde ich gern dir noch mitgeben, so als Ermutigung. Jetzt nicht so voreilige Schlüsse zu ziehen, sondern vielleicht diesem ganzen Prozess auch noch 'n bisschen Zeit zu geben. Und wie du sagst, dann vielleicht auch die nötige Klarheit zu haben, um dann auch dir dass die Rollen geklärt sind und die Ansprechpartner auch klar sind, dass die Voraussetzungen richtig da sind, um, ja um diese Gespräche zu suchen. Ähm, ich drücke dir einfach die Daumen, aber ich bin mir sicher, dass du da deinen deinen Weg findest und ähm
Mhm. Super. Mhm. Ja. Voll. Auf jeden Fall, danke. Ja super, danke dir für die Tipps und ich nehme das auf jeden Fall mit. Vielen Dank.
ja. Danke dir auch.